Ja, heute zum Beispiel äh, generell wohne ich 5 Minuten zu Fuß von meinen Eltern. Äh, auch zu meinem Bruder.
Ja, praktisch.
Äh, auch zu teilweise z zu 2 Onkeln auch nur die wohnen ja alle in der gleichen Ecke. Äh, und generell, all meine
<giggles> Witzig.
Cousins, zumindest väterlicherseits. Äh, also, 6 von 8 Stück wohnen auch in dieser Stadt hier. Äh. <chuckles> Also, alle sehr beieinander. Genau. Wenn irgendwer Geburtstag hat, dann kommen meistens alle vorbei und dann wird's relativ schnell auch voll, ja.
Mhm. Mhm. <giggles> Das Schön. Ja. Ja, das nehme ich h hier an meinen Freunden auch wahr, dass die also, ich wohne in Bulgarien und meine Freunde hier haben auch ihre Familie 5 Minuten von denen. Ähm, und jede Woche gibt's 'n großes Familienfest, wo alle Leute kommen. Ähm, und ich finde es schon 'n sehr wohliges und schönes Gefühl.
Ja. Nein.

Man hat das so 'n bisschen verlernt, wie so 'n Kind alles mit Neugier zu betrachten und ja
Ja und so einfach irgendwie.
schon echt.
Also, das einfach nicht so zu verkomplizieren das Leben, sondern einfach Sachen sehen, die benennen und dann sich irgendwie drüber erfreuen, ist so selten. <snorts>
Ja. Ja. Genau. Womit ich auch total Probleme habe, was er natürlich s algo also, automatisch macht, ist, so im Hier und Jetzt zu leben.
Mhm. Mhm.
Also, ja.
Ja das ist das habe ich jetzt mhm. Ich habe ja also, letztens also, ich lerne gerade auch die Sprache, und, ich habe bemerkt, ab dem Moment, wo ich dann Zukunft sprechen konnte und, ähm, Vergangenheit sprechen konnte, dass ich ganz anders die Welt wahrgenommen habe. Also, vielleicht liegt's bei den Kindern auch an der Sprache.
Und sich nur auf das Jetzt konzentrieren. Ja. Ah, okay. Ja.
Dass die mehr im Moment leben, ja. <chuckles>
Das kann gut sein. Ich glaube schon, dass Sprachen sehr großen Einfluss auf das Denken hat auch, ja.